あの、僕ちょっと昔っから、あの、これに関してずっと、うん、ずっと困ってるというかね、悩んでるというか、気にしてることがあるんで、ちょっと聞いてもらいたいことがあるんですけど、いいですか？
はい。 はい、もちろんです。どういうことでしょうか？
あの。 あの僕、自分の能力とか、その、全然自信がないタイプで。
はい。 そう見えませんが。
で、あの、はい。 って言われることが多いんですけど、あの仕事、勉強、本当に何でも、あの自分に、はっきり言うと、人よりもできてないっていう風に捉えるんですね、まず。
はい。 うーん。
うん、自分の能力を。
なるほど。そう、それは客観的に見ても、できてないんですか？そんなことないですよね。
はい。 あの、成績とか見ると、あの実際大学とかでも表彰されたりするんですけど。
うん。 はい。
あの満点じゃないから
うーん。
あの、何て言うんだろう、満点の子が、例えばいたとすると「あ、あの子はすごい能力があるんだ」って思うんだけど、その、僕は、えっとね、よん、全部満点で4.0なのに3.85しか取れなかったってとるんですよ。
うん。 はい。 うん。 ああ。ん、ん、あ、一番いいというか、ま、その、100％取りたいって思ってらっしゃるというか、ま、完璧主義なんでしょうかね。
はい。そう。 はい、それです。 にはい、あの、それもただ、あの、ちょっと、これ、微妙でして。
うん。
あの、今言われた完璧主義の人って、ま、なんにおいてもそれこそ、できるみたいな人だと思うんですけど、僕の場合は自分がやろうと思ったことに対して
はい。 はい。
100％じゃないと、あ、能力がないな、向いてないなって結構思ってしまうタイプなんですよ。
うーん、なるほど。ちょっと、ご自分に厳しいん、タイプでしょうかね。
うん。 そうなんです。 ああ、かもしんないですけど、例えばなんですけど、あの、僕、子供の頃いっぱい習い事させられて、ただ、その中でもサッカーとかって。
うーん。 はい。 はい。
もうほんとに、クラブとか入ったらあの、部活に入ったら、その、僕はクラブチームでサッカーをしてたので、もう、背番号10番でトップ下とか、そういうポジションだったので
はい。 うーん。 そうですね。
あのそう。絶対にチームをそうなんですそうなんです。あの、絶対にチームを勝たせなきゃいけないってなって
じゅうばんですね。はい。 うん。
で、毎試合得点も取らなきゃいけない
はい。
ってなっていくと、得点取れなかった試合とか、負けた試合で あの、自分の自信を失うんですよ。
うーん。 そうですか。それはお気持ちはすごく分かりますね。そう、責任感が強いんでしょうかね。それもある。
はい。 うん。 あ。 それも言われます。はい。めちゃくちゃ言われます。それ。
出とん。うん。
はい。そうなんです。や
ね、もちろんサッカーはチチームなので、おお一人
うん。
ん、の力でできないば場合もあると思うんですけれども、そこも含めて、でもご自分の能力不足ってゆうふうに思ってしまうっていうことですよね？
はい。 うん。 そうなんですよ。そこで、あの、僕、えっと小学校5年生の時にやった試合が、確か31試合ぐらいあって、で、そこで点数、僕31点だったんで、1試合1点クリアしてると思いがちですけど、当然取れない試合もあるじゃないですか。
うんうん。 はい。 ああ、うん。はい。 はい。 うん。そうですね。
で、試合によっては14対1で負けた試合とかも、あるんですね。
ああ。
あの、ぼろ負けしたりとか。
うーん。
てなると、すごいへこむんですけど、あのそん時に周りが
はい。
あの、何とかしようってモチベーション上げてくれて。
はい。
で、あの僕がいないとそのやる気がないと、どうにもならないっていうのをはっきり言ってもらって、なんとか奮い立たせるじゃないですけど。
はい。
あの自分の能力に自信がなくなったところを
うーん、周りがサポートしうん。サポートというか、まあ
あの、周りが頼ってそうそう、たよそうなんです。頼ってくれると うん。
こうね、盛り立ててくれるみたいな感じですかね。
そう、そうなってやっと、その何て言うんだろうな、自信を持つじゃないですけど、なんとかなって、得点じゃなくて、アシストも1とカウントすればいいっていう考えにやっと変わったりとか
はい。 うーん。 はい。
ていうことがあって、いつも僕、自分に自信がないんですね。
うん。 ああ、なるほど。自信うん、そうですね。自信がないというのか、どちらかというと、結果に対して満足うん？しないというか、自分の理想とか、自分のこう、自分がこうあるべきみたいなところに、ま、達しないと、ちょっと自信、ま、自分の能力不足っていうのを思ってしまうという感じですかね？
うん。 うん。 はい。 うん。 はい、そうですです。 あの、今もうまさにおおっしゃられたんですけど、僕、大体なにかやる時って、その、理想とか、この人、とかこういう風にっていうの、結構ターゲットというか目標みたいなの決めやすくて
うん。 はい。 はい。 うん。 はい。あ、ちょっと、ちゃんと決められるんですね。
例えば はい。例えばサッカーとかだったら、あっ、よし、じゃ、僕はえっと、なんだろう、「このプレイヤーみたいになろう」っていう具体的な
うん。 うん。はい。
あの、なんて言うんだろうな、目標みたいのがあったりって、その
うん、はい。うん、ま、モデルというんでしょうかね、こういうふうにしたいとか、もう具体的にはい。
そうなんす。 はい。で、その、例えば僕のそそのサッカーの話に戻ると、マラドーナだったり、その、のちになるとロベルト・バッジョみたいになろうとか、その、ファンタジスタみたいになるんだとかいう目標があるんですけど。ただ、ね、彼らは、まあ、天才なんで
はい。 うーん。 はい。うーん。 はい。 うーん、そうですね。
あの、努力では、ね、なんともならない部分もあるから、ま、いずれ自信は失っていくんですけど。うん。すあと、その先ほどおっしゃられた責任感
うん。 はい。 はい。
を、結構しょい込むタイプでもあるかもしんないので
うーん、そうですね。なんかこう、チームとか、あと、えっと、さっきおっしゃった、ね、こう、チームを勝たせるために、自分とか、あとそのそれを課す自分というか、そういうところをすごく、なんでしょうね、あの、こう、そこに気負っていらっしゃるというか、ま、気負うっていうか、ま、きき気負うだけじゃなくてちゃんとそこに責任感を持っているので、やはりその、うまくいかなかった場合に、ちょっとすごく落ち込んでしまわれたり、そそれでちょっとね、自信が持てなくなってしまったりされるのかなってそう思いますね。うーん。
はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 そうです、そうです。 うん。 そうなんですよ。そんで、それで僕、結局、あの、勉強とかも、あの、はじめに100％ってさっきおっしゃられたんですけど、例えば、あの「97％、いいです」って言われた時に、僕の考えは、「うわ、3％」って
はい。 うん。 はい。 はい。
3％って100個やったら3つなんですけど、1000個やったら30個だし、2000個やったら60個だなって思っちゃうと
うーん。 はい。
60個ミスってて。
うん。
もし自分がお金を払ってたら
はい。
その60個無駄なお金じゃんとかって思っちゃうんですよ。
うーん、そこまで考えられるんですね。ああ。
<chuckles> そうです。そっちで、その、被害が60個あったっていう受け取り方をしちゃうので。
うん。 ああ。 ちょっとその、成功の方に目が向くんではなくて、こう、失敗してしまったところに、ちょっと目がいってしまうってということですよね。
はい。 うん。 そうです。あの、そっちが目立っちゃうんですよ、僕の場合。
うん。あ、ああ、まあね、ちょっと出来ることが多いだけにというか、出来る可能性がとても高いからこそ、そういう悩みというか、そういう考えになっちゃうんでしょうかね。うん。
うん。 はい。 うん。 はい。そうなんです。で、よくそれを、あの、周りの人とか友達とかは、あの、「な何悩んでんの？」とか聞いてくれるんですけど。あの「いや、仕事の評価でさ」って、「今やってるのが、今2000個ぐらいやったうちの、いやあの97%って言われたから、ろくじゅっこぐらいミスがあったんだよね」って言うと
はい。 はい。 はい。 うん。 はい。
「え、そんだけしかないの？」とかって
うーん。
言われるんですけど、僕からすると
うーん。
「いや、これはダメでしょ」とかって思っちゃうんで。周りから、いや、それは大丈夫の範囲内のはずだからそうそう、って言われて、いつも、その、自分の自信のなさをちょっと修復してくれる人が周りに居たりとか。
ああ。 はい。 ああ。
うん。してるんですよね。
うーん。でもね、そういう方がいらっしゃって、自分の、ちょっとその自信が持てなかったり落ち込んだ時に、はい、フォローしてくれる方がいらっしゃるのは、はい、良いことですよね。
うん。 はい。 そうなんですよ。それはちょっと助かるんですけど。あともう一個僕欠点があって。あの、基本的にネガティブな性格だから、あの、例えば、周りに一緒にやってる人とか、そういう人のなんて言うんだろうな、コメントだったり、いこととか、見て、みんながあんまり困ってなさそうで、あ、なんかすごい上手にやってるなって思うと、あ、この人たちは本当に限りなく100%でやれてるんだって思うので。あ、自分が遅れを取ってるじゃないですけど。自分が劣ってるって思うんですよ。
うん。うーん。 はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 うん。 え？そそそれは、ええと、どどん？ええと、みんな、まま、ちゃんとこうね、ななんでしょう、100%力をちゃんと出し切ってるからこそ、自分はもっと頑張んなきゃいけないっていうことですか？
はい。 いや、あのね、例えばコメントとか色々書く場所とかがあったりしたとして、みんなが、「いや、こういうことで困ってます」とか、あ、「こういうことで大変です」みたいなことを書いてたら、「あ、みんなも僕と同じように困ってるんだ」って思うんですけど。
うん。 はい。うん。はい。 はい。 ああ。
うん、そういうこと書いてない人の方が多い時って、「あ、僕は劣ってるからこんなに困ってるけど、周りのみんなは、できてるから全然困ってないんだ」って思うんですよ。
うん。 ああ。 うーん、でもそれははい、ご自身とおんなじで、こう、コメント書いてない人もいらそう、大変だけど、それを見せてない方もいらっしゃるんじゃないでしょうか？
そう。 なるほど。 はい。 あ、今そうやって言われると確かにって思ったんですけど。僕はだから、問題がないから書いてないんだろうなって思っちゃうんですよ。
うん。 はい。
なんで、みんな「うわ、みんなできてる、あ、まずい、僕すごい置いていかれてる」っていう、あの、劣等感というか、自信のなさがそこにも、もろに出ちゃうんで
はい。 うーん。 うーん。 はい。
いつもそこで葛藤してます。
うん、なんか、もちろん正直に、ね、できてないってことを書いてる方もいらっしゃると思うんですけど、全員、あの、ま、全員がちゃんと事実を書いているっていうものを見たら、多分そういう、もしかしたらね、判断もあるかもしれないんですけど、こうなんか書いてもいいし、書かなくてもいいとかっていう感じだったりすると、ちょっと全員、お、うん、正直に書いてるかっていうわけではないので、そこはちょっと心配しなくてもいいところ、ま、話半分ぐらいでいいんじゃないかなって思いますけど、どうですか？
はい。 うん。 はい。 うん。 なるほど。うん。 そっか。 なるほど。 んか。いや、僕、今言われるまで書いてない人は、100％できてるっていう認識だったんですよ。
はい。 いや。 書いてない人もいると思います。
はい。 あ、ほんとですか。だから僕、今聞いて、あの、ちょっと考え方変えようと思って楽になりました。ありがとうございました。
うん。 はい。